जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, इस चीज़ के लिए मुझे भी थोड़ा डर लगता है। वैसे तो मैं शिक्षक हूँ पर देखिए अगर समाज में नौकरियाँ कम होंगी तो देखिए सब पूरे समाज पर ही फ़र्क पड़ता है, है ना? तो अ इस चीज़ को लेके मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि आगे चल के अ, क्या हो सकता है, पर साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि जो हम इस चीज़ से बचने के लिए ना देखिए अ, यही चीज़ हुई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, है ना? जब हाथ के कारीगर हैं उनका काम धीरे-धीरे ख़त्म हो गया था और उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी। फिर ऐसा ही समय आया जब कंप्यूटर आए, है ना? कंप्यूटर ने भी बहुत लोगों की, बहुत सरकारी जो जॉब्स थी ख़त्म हो गई थी, कंप्यूटर के आने की वज़ह से, जो काम हाथ से लोग नोट करा करते थे वो सब कंप्यूटर से हो गया, ठीक है? तो पर ये है ना कि देखिए कंप्यूटर चलाने वाले की तो नौकरी एक ऐसी एक नई पोस्ट निकली ना, तो मैं मानती हूँ कि आज अगर पढ़ाई जो है हम इस तरीके से करें और पढ़ाई में इस तरीके से बदलाव लाए जाएँ के इस अ, ओर पढ़ाई को झुकाया जाए कि एआई और रोबोटिक्स अच्छे से बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों बच्चों के लिए जीवन अ, बच्चों के आगे जीवन में जाके जॉब का वह विकल्प बन सके, तो वो एक बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी। आपके क्या कहना है इस बारे में?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। जी।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 जी। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। अ, जी बिल्कुल, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता भी दूँ कि जो है अ, केरला सरकार ने जो है हाल ही में 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये भी इनक्लूड करा है कि जो है उन्हें रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाई अ, जो है अनिवार्य हो चुकी है। तो वो भी आप देखिए ना कि हमारी जो सरकार है वो भी कहीं न कहीं इससे कदम से कदम मिला के चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है मुझे कि जो है, अ, हर कोई जो बच्चा है, छोटा-छोटा बच्चा, वो भी इस बारे में सीखेगा। तो बिल्कुल एक काफ़ी ज़्यादा अ, जैसे कि आपने बताया कि जो है हमें इसी के बारे में जो है पढ़ाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, इस बारे में। आप क्या मानती हैं?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। जी। जी।